Mh-mh. Sì, sì. Eh vedi, vedi, perché poi, mhmm allora, ma tu a esempio, quando non facevi la colazione, perché mi hai etto che un periodo non la facevi, ehm, ti si ti veniva fame a metà a metà mattinata?
Mh-mh. Sì. Mh, mh, mh. Eh sì, ma io ti parlo di più degl degli anni di scuola, no, ehm, che magari una si alzava di fretta e furia, e andava a prendere direttamente l'autobus, e ovviamente a ora di ricreazione era inevitabile non comprare la prima cosa che ti capitava, e spesso erano cose sbagliate, perchè o andavi ai distributori di macchinette, oppure, ehm, veniva spesso, mhmm, il tizio del
Ah okay, okay. Sì. Sì. <chuckles> Erto. E beh certo, sì. Eh. E che poi non hanno sempre cose molto sane o effettivamente, che è un che è sbagliato, perché dovrebbero fare più educazione alimentare, secondo me.
No, perchè c'è Brava, no, no, no, c'erano sempre brava.
E invece vedi, mettono macchinette con di distribuito mhmm, <smacks lips> peccato, peccato, patatine <sucks teeth>
È vero. Patatine, i Tuc salati, e poi ricordo che chiudevano il cancello, e veniva il tizio del panificio accanto, che aveva il bagagliaio dell'auto, ehm, con tutti tutte, ehm, diciamo i, mhmm, ehm, contenitori ermetici che contenevano, ehm, briochine, pizzette, quindi anche lì che facevi: ehm, ti rovinavi il pranzo perché poi una volta che mangiavi così tanto e quindi niente. Poi ho iniziato ad avere una sorta di educazione alimentare e ho capito che effettivamente la colazione mi aiutava, ma anche ad essere concentrata. Io quando andavo a lavoro non avendo fatto la colazione, ehm, ero sempre col mal di testa, deconcentrata, quindi
Sì. Ah. Ah, okay. Eh s certo, certo. Certo. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Ah, vedi, vedi, qui sentivi gli effetti collaterali.